Eh, pues, la gente tiende a comprar y a consumir cada vez más. Y si bien lo mencionas, realmente, por ejemplo, en el caso de la ropa de los niños, como tú lo mencionas, que tú heredaste la ropa. Sí, eh, suele pasar que a veces entre mamás se pasan la ropa de de un hijo a otro, o, a lo mejor, una mamá tuvo una hija y ya luego una amiga tuvo también una hija, y la ropa, pues, queda prácticamente nueva. Así que esa práctica la he visto también mucho entre mamás que reciclan, o, donan, o, regalan toda esa ropa de los bebés que queda prácticamente nueva, porque en 1, o 2 puestas ya no les volvió a quedar.
Sí, claro. Sí. Sí. Sí, es una una pena que dejan tan rápido la ropa, y a veces tan en bonita, y en buen estado, porque luego uno quiere traerlos, este, muy elegantes. Este, eh, se queda por ahí, eh, pues, ya ya sin poderla usar. Sí, a mí, de hecho, me pasó esa situación. Yo eh, la ropa que mis hijos, eh, pequeños usaban, la la regalaba a personas que yo decía: "Les puede servir", y a mí también. De hecho, una amiga mía me decía: "¿No te molesta si te doy ropa?", "No, ¿cómo me va a molestar? Es, este, es algo que yo que yo quiero". Sí, además además, el dinero que que se puede, digamos, que economizar al al utilizar ro ropa que en buen estado de otra persona, este, lo podemos usar para otras cosas de de mayor provecho, ¿verdad?
Ujú. Así es, ropa sin usar. Ah, sí Cuéntame. Ajá. Claro, aparte es una ayuda al bolsillo.